Oui, c'est c'est ça. Mais après, moi je j'ai du principe, comme je t'ai dit, que vraiment m m enfin, m mon sport, qui découle du coup, bien sûr, de mon apparence, c'est vraiment c hem, pas ce qui me fait me lever le matin mais ce qui donne un un très grand but à ma vie. Donc heu, j'ai du principe que c'est ça, avant avant toute chose. Parce que si, au final, je me mets à vivre pour, heu, les attentes familiales ou pour pour autre chose. Je vais pas vivre ma vie à moi, je vais vivre la vie de de d'autres personnes et j'ai pas forcément envie de rentrer dans un moule et et être un un clown. Je suis un peu un anticonformiste sans, heu, sans le côté extrême du truc.
Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ah bah ouais. Ah bah, oui, non mais tu as tu as complètement raison. Ouais, tu as tu as complètement complètement raison. Ah moi je suis à 100 % derrière toi. C'est, heu, en fait, nos rêves, nos envies, enfin bon, faut qu'elle nous satisfasse nous. Ah, ça c'est un truc, faut pas se mettre la pression pour, heu, pour, heu, un chef ou pour, heu, la famille et cetera et heu, les gens en fait, heu, exactement, ils se font à la situation et heu et ils s'adaptent et mmh, est-ce que là, tu as tu as déjà fait un petit peu de compétition pour le moment?
Mmh. C'est ça. Alors justement, actuellement, je j'en j'en prépare 1 pour, heu, pour 2026. Donc heu, voilà, en ce moment, je suis en prise de masse et j'ai débuté ma sèche, heu, début 2026.
Ouais. OK. Ouais. Ouais. Donc tu en tu en fais aussi, heu, ton métier, enfin, tu essaies d'en faire ton métier à plein temps, donc j'imagine ça doit être prenant? Tu dois aller, heu, tous les jours presque? Enfin j'i
Alors ju justement, je pense que je pense que les attentes familiales pour, heu, pour, heu, pour justement faire un lien et je pense que c'est important d'en parler, sont sont grandes. Ça veut dire que tout le monde se se se permet et à juste titre, justement, heu, de donner son avis, parce que parfois aussi, je demande pour taquiner parce que ça me fait rire et autre. Mais, heu, mes attentes familiales sont un peu abaissées, elles sont pas forcément, heu, hem, enfin, elles sont elles sont pas forcément très exigeantes et très oppressantes par rapport à moi, vis-à-vis de mon physique. Parce qu'au final, hem, je suis quand même, heu, comme j'ai dis, un peu anticonformiste, mais je je reste conscient un peu, du monde qui m'entoure et du fait que, hem, il est très compliqué de faire une carrière là-dedans. Donc heu, pour te répondre, heu, j'ai j'ai j'ai toujours mes études, heu, j'ai j'ai toujours mon mon travail, heu, voilà.
Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais, je comprends. OK, ouais. Ouais, mais c mais c'est ta passion quoi? À côté, heu, que tu que tu balances à fond sur la muscu et ouais.
Exactement et je pense que c'est ça, qui permet aussi aux gens de se dire: «Ah» aux gens, c'est-à-dire à aux personnes de ma famille de se dire: «Ah, il a son équilibre. Heu, mais il est pas complètement délirant par rapport à ça».
Ouais. Mouais, ça c'est c'est chouette, ça les rassure! Mmh mh. Ouais complètement et aussi, heu, j'avais ça qui me trottait en tête, c'est c'est la la génération de nos parents et tout. C'est, heu, souvent des parents qui ont été un peu plus, tu sais, baignés dans la religion et cetera. Est-ce que tu penses que, bah, la religion justement, heu, quelle qu'elle soit hein, ça peut être un obstacle aussi? Par exemple, au au culturisme ou au fait d'accepter, heu, ce genre de choses?
Mmh. Exactement.